<clears throat> ah oui? Ah oui, mais tu penses pas que c'est un un goût qu'on a, heu, d'entrée, heu, que c'est, heu, avec l'âge, ça se développe, c'est ça?
Ouais. Il y a quelque chose, heu, dès le départ et puis, heu, après, heu, il y a il y a une volonté d'y revenir, heu, plus, heu, qui qui se fait plus sou souvent.
Moui. Mouais, et heu, est-ce qu'il y a des moments précis où tu as envie d'écouter cette chanson, parce que tu me parlais de l'avion tout à l'heure, est-ce que ça t'arrive, heu, souvent d'ailleurs, quand tu vas en voyage et quand tu reviens, heu, bah, de la mettre, heu, dans tes écouteurs?
Ouais. Ouais. Non. Alors, par contre, j'ai une habitude, hem, j'ai vécu, en fait, à l'étranger
Oui.
heu, à Londres et heu, c'est vrai que de temps en temps, je j'ai j'ai j'ai développé un une nostalgie pour la France. <chuckles> Ouais, ouais, ouais, mais ça va, c'est pas très loin.
Ah, le mal du pays. Ouais. N oui, ça va encore.
J'ai j'ai vécu plus loin, j'ai vécu en Australie et au Canada et
Ah oui, là, c'est plus loin, ouais.
et ouais, ouais, là, c'est vraiment le mal du pays.
Ah ouais! Et comment ça se caracta ça se caractérise chez toi, le mal du pays?
Heu et Oh, c'est ju c'est juste que tu es pas sur la bonne, heu, suis pas sur le bon fuseau horaire, tu as tes amis qui sont, heu, et ta famille qui sont qui sont pas là, quoi, tu es tu es tu es livré un peu à toi-même et puis
Ouais. Ouais, et tu ressens quoi, dans ces moments-là?
Bah, juste une volonté de rentrer, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Et de tu tu tu la suis d heu, cette volonté de rentrer ou alors forcément, tu es peut-être obligé de de faire avec ton emploi du temps ou tu adaptes en question?
Ouais, je suis rentré en France. Non, je suis rentré en Fran je suis rentré en France, là. <chuckles> Parce que c'était c'était le moment, c'était le moment. Ouais j'étais mais j'étais à Londres là, pendant 10 ans, heu, je savais que que ça allait être le retour bientôt, heu, maintenant je suis dans mon je suis dans mon espace-temps.
Ah ouais, d'accord. Donc tu t'es vraiment enfin, tu as vraiment écouté, heu ouais. Mmh mh.